والله بُص، يعني هو الواحد دايمًا ما بيحبّش إن تبقى نُقَط ضعفه طبعًا ظاهرة قُدّام الناس. يعني كون اللي أنت آآ حد يكون مُكتشِف نقاط ضعفك وعارف هو يقدر يضغط عليك منين، فأعتقد إن ده بالنسبة لأي حد بيكون شيء مش مقبول أو أو ما فيش حد بيبقى عايز إن هو يبقى كل ال ال الأمور اللي ممكن حد يضغط بيها عليك تكون مكشوفة للكل أو الناس كُلّها عارفاها، آآ ويمكن ده سبب من الأسباب برضه اللي خلّتني إن أنا دايمًا أحاول آخُد جنب، لإن برضه أنت كون اللي شخص عارف إن أنت فيك، آآ مشكلة أو فيك ال ال حتّة الصراحة دي إن هو لو اعترض عليك فيها، فهو كده دي تعتبر نقطة من نقاط ضعفك، لإن هو قِدِر إن هو يضغط عليك ويوتّرك أو يهِز ثقتك في نَفسك أكتر ويخلّيك حاسِس إن أنت بتعمل حاجة غلط رغم اللي هي منطقيًا ما هيش غلط، هي مش غلط، بالضبط. هي مش هي هي عادية جدًا، بس وصّلك لمرحلة اللي أنت بقيت حاسِس إن هي لأ، هي مش عادية وهي مشكلة، فبقت نقطة ضعف.
بالضبط. أيوه، أيوه. إمم. ممكن تكون حاجة عادية. بالضبط. لأ، لأ، أنا فاهمك. آه، آه، أنا فهمتك. فهمتك، فهمتك. أنا عايزك تخفِّف الضغط عن نَفسك كده، مش عايزك كده تحِس بَقلَق وتحِس إن أنت متضايق، أنت مش لوحدك برضه، ممكن تطلُب الدعم برضه من الناس، فاهم؟ اللي هو لمّا تحِس إن أنت مش قادر تتقبَّل العيوب، ممكن تسأل الناس القريّبة منّك هل ده عيب؟ هل ده حاجة مش كويسة، أنت فاهم قصدي؟ هم نَفسهم عشان بيحبّوك، هيقولوا لك الرأي، هيقولو لك رأيهم بكل سهولة، بس أنا هاسألك سؤال، لو على ذِكر بقى عيوبك وإن أنت مش عارف تتقبَّلها كده بقى، أنت أنت بقى بالنسبة لك بتقبل عيورغ عيوب غيرك والّا لأ؟
تمام. اتفضّل. آآ، ما هي دي بقى نقطة من النُقَط بتاعة الصراحة برضه اللي أنا قُلتها لك. أنا لو في شخص قُدّامي لقيت فيه عيب أو حاجة آآ تستاهل الَنقْد، طبيعي جدًا إن أنا باروح أقولها له وباقولها له بدون تجميل.
أيوه. أنت بتقوله له أنت بتقوله له، بس أنت بت أنت بتقبله؟ أيوه، أنت بقى بتتقبَّل العيب بتاعه والّا لأ؟ هي الفكرة في كده، بتتقبَّل العيب والّا لأ؟
آآ، أنا مُقتنع عمومًا إن كل شخص عنده إيجابيّات وعنده سلبيّات وعنده عيوب وعنده حاجات مميزة، فأنا باتقبَّل العيوب، لإن أنا عارف إن هي بتبقى حاجة غصبٍ عنّه، يمكن لإن أنا شخصيًا جرّبتها، إن أنا يبقى عندي عيب و واللي قُدّامي مش مُتقبّله، فأنا بالتالي لأ أنا باتقبَّل لإن أنا، آآ عِشت نفس الموقف أو جرّبت نفس الحاجة إن الشخص يبقى في عيب في شخصيته وهو بيحاول إن هو يغيّره، بس ما هو مش قادر يغيّره.
آه، آه. فهمتك.